Fíjate que, me cuesta un poquito luego estar a gusto en casa, porque, bueno, mi casa queda sobre la avenida, ¿no? Entonces, de repente, pues, pasan muchos vehículos, pasan carros, pasan motos y es bastante estresante, ¿no?, esta situación. Y a veces quiero descansar un poquito, quiero ver una película, a lo mejor, este, hablar con alguien, ¿no?, un poquito más acá en privado. Tengo un un trabajo que me dedico a <smacks lips> a, ¿cómo se llama?, a dar soporte técnico, y es en línea, y de repente todo ese tipo de cosas me afectan bastante, ¿no? Primero que nada, el trabajo y segundo, como que la tranquilidad, ¿no? Estar en mi casa y es algo que no no tolero mucho y la verdad es que ya está llegando un punto en el que digo: "¿Será mejor que me vaya de aquí?, busco una casa nueva". O sea, pues no puedo hacer que los carros dejen de pasar, ¿no? Y y más que nada no es que los carros pasen, sino que las motos, luego pasan con el la, eh, con el, ¿cómo se llama?, con el escape y ay, no, no, no, no, no. O luego me chocan los perifonistas, ¿no?, que se ponen casi, casi enfrente de tu casa con con sus anuncios y demás, y, ay no, genera una molestia terrible, terrible. ¿Tú crees que hay algo que que que pueda hacer para tratar de, mm, <smacks lips> pues de relajarme en mi propia casa?, que se supone que es el lugar donde yo puedo estar tranquilo y a gusto, ¿no? ¿Algún tip, algún consejo que crees que puedas darme?
Mira, de antemano te agradezco mucho el que te hayas acercado a mí. Ya verás que juntos vamos a encontrar por ahí un par de cositas para que, pues, tu hogar se sienta otra vez así, ¿no?, eh, ameno para ti. Y bueno, desde la perspectiva que me lo cuentas, pues suena muy agotador. Pero bueno, antes de que yo te pueda brindar un tip o un consejo, me gustaría saber un poquito más de de tu caso, porque la verdad es que sí suena muy agotador y y es muy comprensible, eh, te pregunto, ¿desde cuándo notas que tu casa dejó de sentirse como ese lugar de descanso para ti?
Es mira, ya llevo ahorita una unos 3 meses que vivo aquí, y la primer semana estuvo genial. O sea, de verdad llevo dos do dos o sea, 2 meses, 3 semanas ya con este problema, ¿no? La primera semana estuvo muy padre, porque no no es no es eso no es todo, ¿no?, más bien también otra cosa que se me pasó comentarte al principio es que los perros del vecino, ay, no puedo, yo no puedo con esos perros, no los cuida, los tiene ahí como que todos estresados, no los saca a pasear, huele horrible, no les lava, traen un puerquero, y entre el olor y entre que están ladre y ladre, y es una cosa terrorífica, en serio.
Y bueno, desde el punto des desde que me lo cuentas, pues, sí, no suena nada fácil lo que estás viviendo. Oye, ¿y en qué momentos, eh, suele pasar ese tipo de de altercados con los que no puedes descansar? Es decir, ¿es todo el día, es por las mañanas, por la noche?
Mira, lo de los carros, pues, primordialmente, es entre las horas de las, ¿qué te late?, 7 de la mañana al mediodía. Es como que cuando más actividad de vehículos hay, y cuando pasa, pues, que el gas, ¿no? Y que estas camionetas de perifoneo y demás, eh, como a esas horas en las mañanas. Luego se pone tranquilo y ya la entre las de las 12 a las 5 se pone muy tranquilo, y después, otra vez a las 6 que es la hora de salir del trabajo y demás. A las 6 hasta la de 6 a de 6 a 8 está fuerte el, pesadito el tráfico. Y luego a las 9 pues comienzan los, estos, personas en sus motos, ¿no?, a salir, a dar la vuelta y a hacer relajo. Eh, eso es respecto del tráfico, o sea, respecto de los carros. Y respecto de, mm, respecto de lo de, mm, de los perros, eso sí es algo que todo el santo día tengo que lidiar con ello.
Okey, oye, y, por ejemplo, me dices que también, bueno, es, en tus horas de trabajo, ¿no?, eh, ¿interfiere con con tu trabajo directamente el esa situación?
Sí, sí, sí, y totalmente, totalmente, este, es algo que interfiere con el trabajo, ya me han llamado la atención por lo del ruido, o sea, yo tengo manera de poder, este, tengo un cuarto más adentro donde yo puedo meterme a trabajar sin ningún problema, pero ya me han llamado la atención, ¿no?, por lo de los perritos, que que es muy es muy agudo, o sea, es muy agudo, hay algunos que no se escuchan, ¿no?, pero hay unos que son muy agudos y sí se alcanza a escuchar, y, pues, yo atiendo tengo atención a cliente, entonces, como que, pues, si el cliente se queja, me revisan la llamada y, pues, ahí salgo perdiendo, ¿no?, y y y sí, lo de los carros, pues, también de repente pasan las motos con estos escapes, ¿no?, así al 100 y y también suele ser un un un gran problema.
Claro, mira, bueno, ahora que que que he escuchado tu tu caso, lo que estás pasando, pues, realmente escuchándote con todo esto del ruido, pues, tiene mucho sentido que te cueste, pues, relajarte, ¿no?, cuando existen estos sonidos constantes de autos, de motos, eh, de perros ladrando, pues, obviamente, tu cuerpo, eh, se pone como que en ese estado de de alerta todo el tiempo, ¿no?, no tienes así como que un un momento, ¿no?, para para poder relajarte, fíjate que algo que te podría yo recomendar, algo que podrías explorar, es, eh, diferenciar entre descansar y relajarte profundamente, quizá ahora mismo tu cuerpo suele como que aspirar a un descanso porque a lo mejor, pues, ha sido tanto el tiempo que no has podido relajarte, yo creo que aquí lo más conveniente es de que busques un lugar en donde estés en silencio absoluto, digo, tal vez, eh, por lo que me cuentas, eh, tu casa a lo mejor no es el mejor lugar, pero bueno, podrías como que explorar nuevas, eh, opciones, tal vez el hecho de que a lo mejor te vayas, eh, o pienses en en buscar, tal vez, si así te parece, una casa como de descanso, donde puedas como que salir de esta situación, ¿sabes?, porque a veces, eh, también el estar agotado por el trabajo y a eso sumarle todas estas cosas que este, que me comentas de de los ruidos, pues sí, así frustrantes, eh, en tu día a día, pues, es muy cansado. Así que, pues bueno, yo lo que te recomendaría, eh, en mi humilde opinión, sería eso, que tal vez existiera la posibilidad de que busques una casa de descanso por los fines de semana y tal vez se te haga un poco menos pesado, ¿no?, y en segunda instancia, eh, lo que también podría recomendarte es de que, no sé, eh, utilices unos audífonos y pongas música relajante por las noches, probablemente, y intentes descansar, intentes dormir bien, y creo que eso también puede ayudar bastante, no sé cómo cómo lo veas.
Me gusta, me gusta, me gusta estos consejos, estos consejos que me das, sin duda alguna, es algo que puedo empezar a implementar, ¿no?, esta parte que comentas de de buscar alguna casa de fin de semana o algún lugar en fin de semana en el cual yo me pueda, yo me pueda ir, ¿no?, y y trabajar más a gusto, ¿no?, esa esa parte, e e es buena, y creo que también tiene mucho que ver lo del descanso que me comentas, me parece que sí, en ocasiones también cuando uno, pues, no duerme bien, no descansa bien, también uno se irrita, ¿no?, y a eso súmale todos los los, este, otros elementos que comentas, pues sí, tienes toda la razón, eh, son muy buenos consejos.
Claro, también, bueno, ahorita con lo que lo que me mencionas, también podría servir el pensar, eh, en tu casa, no como un lugar donde tienes que sentirte tranquilo todo el tiempo, sino como un espacio donde estás haciendo lo posible, ¿no?, con las condiciones que hay, a veces también el el mentalizarse y decir, bueno, pues, eh, realmente estoy, pues afrontando la realidad, pues, a veces también sirve porque, a lo mejor, no existe todo el tiempo como que esos ratos en los que puedes relajarte, pero a lo mejor hay momentos breves, yo creo que, estaría muy bien echar mano de eso, y cuando existan esos momentos breves de descanso, tal vez para conciliar el sueño, tal vez para tomar una siesta, estaría perfecto que se aprovechara ese tiempo para, pues sí, relajar la mente, relajarte del ajetreo, de los ruidos inesperados y también, bueno, del trabajo, ¿no?, y yo creo que eso también podría ayudarte en tu calidad de de relajación, y yo creo que, eh, siguiendo estos tips, eh, pues, a lo mejor te funcione y, bueno, yo es es lo que espero que puedas descansar bien y que tu hogar, pues sea eso, ¿no?, porque, pues, definitivamente el relajarse y descansar es parte fundamental de nuestras vidas y de nuestra <groans> salud.
Por supuesto, ¿no?, todo esto que comentas, eh, es muy puntual y muy cierto, es la la idea, ¿no?, que este, que el domicilio, pues, sea tu lugar como que, pues, de descanso, sea un lugar donde te puedas relajar, y si uno tiene un mo el home office, ¿verdad?, por ahí un trabajo remoto, pues, que de igual manera sea un lugar donde puedas realizarlo, ¿no?, quizá por ahí me faltó hacer más investigación, ¿no?, eh, respecto a dónde buscar casa, pero sin duda alguna yo creo que también si si es algo que que no que no tenga opción, quizá, pues, a lo mejor sea necesario, pues, ir buscando alguna otra casa donde no haya tanto ruido, ¿tú considerarías que eso pudiese ser también?
Sí, claro, como te mencionaba, el hecho de buscar, eh, una casa, un ambiente donde puedas relajarte, te va a ayudar bastante, si está dentro de tus posibilidades el tal vez, eh, no sé, cambiar de aires, por así decirlo, e ir y buscar una nueva vivienda donde puedas estar, eh, creo que creo yo que, esa sería como que la parte más importante, porque al final de cuentas lo que estás buscando es un espacio tranquilo, controlado, eh, libre de ruido, un lugar donde encuentres ese tipo de comodidad y relajación, pienso yo que si está dentro de tus posibilidades el encontrar un lugar así, créeme que es la mejor alternativa, claro, en el mejor de de los casos, ¿verdad?, de que tengas esa posibilidad, pero si existe tal posibilidad, créeme que es la mejor decisión que puedes tomar para tu beneficio.
No, pues, muchísimas gracias, de verdad, primero que nada, por haberme escuchado, también por las palabras que me dices y por estos buenos consejos que, pues, seguramente, me van a ayudar mucho, ¿no?, en cuanto los ponga en práctica. Y como bien comentas, ¿no?, buscar la manera de que haya algún lugar donde yo pueda ir a trabajar, o en el caso puntual, ¿no?, de que si esto es algo que ya no se puede llevar más allá, pues, poder, este, poder decir ya estuvo, ¿no?, o sea, poder también buscar algún otro lugar donde no haya tanto ruido, donde no me genere tanta ansiedad, ¿no?, el hecho del ruido y, pues, sobre todo, molestias. A final de cuentas, me va me va a empezar a afectar la salud y, pues, no es la idea, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, quería agradecerte nuevamente. Gracias por haberme escuchado mi mi problema que traigo y, pues, nuevamente, gracias por los consejos, carnal.
Claro, no tienes nada que agradecer, y estoy seguro de que lo vas a hacer muy bien. Y ánimo, tú puedes con esta situación.
Excelente, así será. Muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta luego.